Não, eu tô fazendo a coisa errada. Esses dias até conversando com a minha filha, claro que eu não falei para ela, tá. Eu não falei que eu estava passando: "Ah, estou com saudade de vocês." Não falo, até para não não criar também uma sabe, né nenhum desconforto para ela né, mas eu falando com elas, elas sabem que eu gosto de doce, né, e que sempre tive mania de doce. E ela falando sobre receitas que hoje você tem até brigadeiro que você faz com tâmara, faz com banana, você tem milhões de de receitas.
Sim, ótima, sim, olha, ótimo, né. Sim, você você fazer receitas naturais, saudáveis, é uma opção também.
Né. Tem milhões de receitas. O negócio, mas é que eu identifiquei também que quando a gente está nisso, você tem que ter muita força para fazer diferente.
Claro, porque, assim, olha, você já identificou que é emocional. É, talvez se você tentar também uma terapia, um um um um um um você tenha um apoio terapêutico aí, talvez te dá vai te dar mais uma clareza das coisas, porque você está com esses sentimentos de você, da saudade da sua família, das suas filhas, eh, da mudança, né, que é um baque, você mudou a sua rotina, você mudou o seu estilo de vida, a alimentação também muda, exatamente.
Sim, é emocional. Uhum. É, já tem muito tempo, né? São 6 anos.
Assim, é uma adaptação que, às vezes, ainda está dentro de você, né. E aí, talvez, um um apoio, assim, terapêutico, te traria mais mais sabedoria para isso.

Sabe? Então talvez se é como você falou: de repente, uma terapia podia me ajudar nesse momento, né, para eu não deixar isso aumentar.
Uhum. Eu acho que vai te abrir portas para você aprender a conciliar tudo isso, aprender a lidar com isso, porque é um sentimento que te que te
Hum. É, e uma coisa, sabe, surgiu agora e eu tenho mais é que cuidar mesmo para isso não aumentar, sabe. Pra não me atrapalhar, porque eu tenho muita coisa de pra viver.
Sim, entendo. Essa é vida de você. Às vezes, você sair pra dar uma caminhada, pra passear, pra pensar. Entende. Sabe, fazer algumas respirar fundo, eh, depois respirar mais devagar pela boca, assim, fazendo uma talvez exercícios de respiração. Ou até fazer meditação, cabe. Tem bastante meditação online que você consegue achar pra se acalmar, pra sabe, pra ansiedade, assim, diminuir um pouco.
Ah, isso eu faço todo dia. Não, isso eu faço todo dia. Olha, eu caminho, eu Não. Isso, aí, eu faço. É, eu acho que a terapia seria melhor. Aham. É, eu acho que a terapia seria melhor, eu vou procurar um terapeuta. Porque eu faço dança. Eu danço segunda e quarta. Faço, eh, eu faço zumba e salsa. Vou para academia todo dia. Não, é é é é mais a coisa psicológica mesmo. Acho que um terapeuta ia nossa, ia chegar numa boa hora, viu. Muito obrigada, não tinha pensado.
Ai, que legal. É essencial cuidar da da saúde mental. É essencial. Eu super indico. Imagina, eu que agradeço. Espero que você consiga lidar melhor com as suas emoções.
É, muito obrigada, viu? Foi ótimo.

Eu deixei minha família lá. Eu pensei assim: "As filhas casadas, né, os netos têm pai e mãe, eu já fiz minha parte. Só tem meu filho solteiro, que aliás já está aqui". Tem um pouco mais de 1 ano que ele veio. Mas eu vim tranquila, não abandonei nada. Tá? E coloquei na minha cabeça que eu não ia ficar pensando em saudade não, porque eu vim com realizar também sonhos meus de viajar.
Entendo. Entendo. Você está tentando lidar com um problema, de uma emoção ali, que ta dentro de você.
Eu vim assim, com pé no chão, pra uma outra fase. É. O que eu a que eu observei esses dias, porque eu vim nessa de viajar, e curtir minha vida. Eu já trabalhei, já me aposentei. Deu tudo certo. Aí, que que aconteceu esses dias? Eu acho que acontece mesmo, são fases da vida, sabe? Começou a me bater um pouco de saudade das meninas.
Entendi.
Foi isso que eu identifiquei.
E aí você começa a comer mais.
Exatamente. Aí
Está, então a questão aí é a saudade mesmo, que está cho. Quando você se sente seu cor seu coração aperta um pouquinho, sente um pouco angustiada. Aí você come um docinho pra te completar. Eu não, eu te entendo, acho, assim, sinto muito porque sinto muito porque não é uma não é uma não é uma situação fácil de lidar, né, ainda mais quando envolve família. Eu sinto muito.
Exatamente! É. É. Interessante isso, né, como que a gente Pois é, sabe? Aí, por isso eu falei nossa
É. Você já tentou comer algo mais nutritivo que talvez te dê mais saciedade, pra você, eh, às vezes, pra te dar mais saciedade mesmo e você acabar sentir menos vontade de comer? Porque assim, até eu entendo que você tá comendo mais por impulso, não por fome. Mas assim, a sensação de saciedade
Uhum. Sim. Não, não tenho fome.
é te talvez também te traria mais um conforto, ou então tomar mais água.